S sì, un pochino, ma facevamo un sacco di attività, poi faceva tanto all'epoca andava di di mhmm di moda, passami il termine, non è che fosse una grande moda, faceva tipo il decoupage, quelle cose lì un po' un po' artistiche. E mi ricordo che
Mh-mh. Mh. Mh. Ah, okay. È è bellissimo. Perché se ci pensi i ragazzi di oggi non non lo fanno più, cioè sono sempre con i telefoni, quindi
Sì, sì. Sì, però diciamo che un ragazzo di, che ne so io, 18, anche se ho 15 anni, non me lo vedo tanto che di sua iniziativa prende e va a fare <chuckles>
è una bella cosa. <chuckles> Il decoupage. <chuckles>
Esatto, cioè non è proprio il su però erano, cioè nel senso, li ricordo con con affetto come momenti, nel senso che era una persona un po' particolare, nel senso che magari a mezzanotte le veniva il flash, che quello che aveva fatto nella giornata non le piaceva, e si metteva a smontarlo. E quindi poi la sentivi e dici: "Ma vuoi una mano?" "Sì, sì, dammi una mano, dammi una mano". E quindi finivi all'1 di notte sì, ma in generale. Adesso questo me lo ricordo come episodio, ma cioè era proprio così.
Mh-mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ma parli del decoupage? Okay, okay. Beh, ma perché dicono che le persone anziane ehm fanno fatica a prendere sonno comunque, e oppure si svegliano tanto la notte.
Sì, ma non credo che foss cioè lì se se voleva andare a dormire andava a dormire, non era quello, era proprio che
<chuckles> Forse era una perfezionista e quindi ehm il decoupage <chuckles> S ma ehm, lavorava la nonna?
ogni tanto le partiva <chuckles> il E ha fatto la sarta per tutta la vita, poi ovviamente
Okay, quindi per forza di cose era perfezionista. Quindi questa cosa ci sta. <chuckles>
Sì, sì, su su quello su quello molto, nel senso che mhmm ha avuto un po' sfortuna perché all' epoca appunto uhm oggi una sarta di un certo livello magari guadagna anche molto bene. All'epoca ehm lei ci provava, ha fatto tutto alla buona, in casa, quindi un po' così, e alla fine vendeva, sì, questi abiti che mia mamma mi dice erano fatti veramente be cioè mh aveva proprio le mani un po' d'oro, però li vendeva per pochi soldi perché queste signore erano ricche, lei faceva quello che poteva. Mentalità dell'epoca.
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> Sì, sì. Okay. Ma era una sua passione, quindi? Non le hai mai chiesto? Cioè, lei voleva fare la sarta da giovane? O
Sì, sì, cioè era proprio il suo la sua vocazione, su quello era brava e le piaceva. Però di nuovo ah, vai, vai.
Okay. Beh, bellissimo. <clears throat> <clicks tongue> Beh invece Okay. E invece il nonno?